はい、なんか今までで、誰かのなんか一言で、人生が変わったとかっていうことあったりしましたか？
はい。 そうですね、私の場合は大学時代の、先生、恩師と言ってもいいかもしれないです。そういった存在から言われた言葉ですかね。
あ、はいはい。 なるほどなるほど。それはあの、ちなみにどういう感じのことを言われたって感じですか？
ええとですね、いくつかあるんですけれども。ま、真っ先に浮かぶのがですね、ええ「お前は少数派のさらに少数派をいきなさい」と。
あ、はいはい。 ああ、いい言葉ですね。はいはい。
はい。
それで、どんな感あのどんな感じのその時当時は感情になりましたか？
そうですね、まあ、あの、それを教え言ってくれた先生というのは、アメリカ人の先生でして
あ、なるほど、はいはい。
で、私が当時そのアメリカに住んでたもので、学校に通ってたんですけれども、まあ、なんかこう、なんですかね、その、要は変わりもんだって言われたのかなと思ったんですよ。
はい。 はいはい。 あ、最初は、はいはい。
はい。ま、結果その後にこう自分がキャリアを歩んでいくとですね、確かにその少数派のさらに少数派に行っちゃったんですよね。
はい。 あ、なるほどで。今、考えるとその言葉がそのまま、今、あの現実になったって感じですかね？
はい。 そうですね。ま、だからきっとそういうのをこう見抜かれてたのかなっていう気はしますね。
あ、なるほど。 あ、ちなみにそれは、なんかどういう会話とか、そういう、どういう状況からそういう、言葉が出てきたんですかね？先生は。
あ、はい。 えっとですね。その言葉は確か、え、その先生とたお茶を飲んでた時がありまして。
あ、はいはいはい。
で、まあ、その大学終えまあ、終えるかどうかぐらいの時期だったんですね。
なるほど、はい。
で「こう、これからどうするんだ」みたいなあの、事を言われまして「あ、まだ考えてないです」みたいなアンサーだったと思うんですけども。
はい。 なるほど、はい。あ、進路的な話ですか。
そうですね、進路的な事を、その、なんか「どうするんだ？」みたいな事を聞かれまして。
あ。 はい。 あ、はい。
で、まあ、その時に「まあ、あんま考えてません」みたいな事言ったら「まあ、もし君が成功することがあるとしたら」っていうことで
あ、はい。
少数派の、更に少数派に行った方がいいんじゃないかっていう話でしたね。
うん、なるほど。ちなみに、そのその事について、詳しくは、なんか、き言ってこなかった感じですか？それとも、それだけで、なんか一言終わったって感じですか？
は はい。 そうですね、特にその、具体的にじゃあ、こういう道っていうのは、何も無かったですね。
ああ、なるほど。まあ、その当時だと、やっぱり、ちょっと。ああ、何て言うん、すぐ理解出来たって感じですか？
はい。 どうですかね、私が、その、大学時代、哲学を専攻してたんですけれども
ああ、なるほど。はいはい。
まあまあ、なんか、こう、似たような言葉は、まあ、その、授業で聞いたりですとか、ま、あるいはその教科書の中に出てくる言葉であったりとか
はい。 はい。 あ、はい。
って言うのは、まあ、い色々、その、小難しい授業が多かったんで
はい。
ま、見慣れてる、聞き慣れてる、読み慣れてるって言うのはあったかもしれないですね。
あ、なるほど。ちなみに、あの、何て言うんすかね、その後まあ、人生あの、歩んでいくうちに、それがなんか「あ、その言葉がその通りになった」と思った瞬間は、どんぐらい経ってからだったんですか？
はい。 はい。 えーとですね、それを言われたのが、私が24歳ぐらいの頃だったんですけども
あ、はいはい。
その3、4年後でしたかね。
あ、なるほど、なるもう、あのなんてあの、社会人になってって事ですもんね？
うへ。 そうですね。自分で仕事をするようになりまして
はい。 はい。 ちなみにどんな感じで、なんかそういうふうに思われた感じですか？
えっとですね、私あの文章を書く仕事なんですけれども。ま、その、最初の時期やったらあんまりうまくいかない時がありまして
あ、はい。 あ、はいはい。
で、ちょっとこう方向を変えたんですよね。その文章を書くという行為は変わんないんですけれども
なるほどなるほど。 やり方をって感じです？
やり方とそのやるジャンルをちょっと考えて変えてみたんですよ。
あ。 はい。
ま、そうしましたら、その、結構仕事が入るようになりまして。
なるほど、はいはい。
その時に「あ、あの先生が言ってた通りに結果になっちゃったな」という感じでしたね。
あ、じゃそのジャンルっていうのはあのあまり、ま、少数派っていうかあまりやらないような、ほかの、他人の人がやれないようなあのことです
はい。 そうだったかもしれないですね。その後あの、ま、翻訳という仕事んなるんですけど
あ、はいはい。
の翻訳の中でもそのさらに、こう海外スポーツ専門っていう方向に行っちゃったんですよ。
海外スポーツ、ああ、なるほど、はいはい。
う、はい。
あ、結構はいはい。
ま、今はそんなに珍しいことじゃないのかもしれないですけど。約まあ20年前の話なので、それが。
はい、結構めず 結構珍しい感じの、少数派って言われるような感じでしたか？
そうだっ たかもしれないですね。
ああ、なるほどな。あ、それでもう結構あの、ご自身中では、ま、成功というか、ちょっとシンパ、あの成長したなっていうのはあったんですか？
はい。 そうですね、やはりちゃんとこう文章を書くという仕事で生計立てれるようになりましたし
はい。
ま、なので、もしそこで方向転換してなかったらどうなってたかなとは思いますね。
なるほど、ちなみにその方向転換するにあたって、なんか、ご自身で結構考えられて、やっと絞り出した答えがそれだったのか、もう、なんかひらめいた感じだったんですか？
はい。 ひらめいたという方に近かったかもしれないですね。
ああ、なるほど。じゃもう割とちょっと直感的じゃないですけど、あ、これかなみたいな、これこっちの方向に変えよっかなみたいな、ちょっと感じでしたか？
そうですね。その、にっちもさっちもいかないなって言う状況に何度かなりまして。
はい。
じゃあ、まあ、そのなんか似たような事をやってる人が多いとこで、勝負しても無理なんだろうなと思ったんですよね。
あ、なるほど。なんか、たま、皆さん、多分同じ事を目指している方もいるだしょうけど、その方向性を、ちょっと変えるだけで、逆に成功に近づけるって感じですかね。
はい。 はい。 はい。 そうだったんだと思います。はい。
ああ、いいですね。やっぱり、あの、やっぱり同じ人と同じ事してたら、やっぱり、それは、それで、あの、なんて言うんですかね。まあ、皆と同じような壁にぶつかって同じような人生歩んでいっちゃうって事ですもんね。
うーん、ううん。 そうですね。まあ、そして、もう一つ、その先生が言ってくれた言葉がありまして。
あ、はいはい。
これも今、結構僕の中で、まだ、こう、教訓にしてるところあるんですけれども。
はい。
いいですか？お話しても。
あ、すいません。あ、はい。どんな感じの、はい。
あ。 それがですね。ええ、3人の人物。
3人の人物、はい。
はい、で、この3人の人物の間には、何の、え、関係性もないものとする。
はいはい。
ま、友達でも家族でも、知り合いでも全く何も関係のない3人
ないと。 はい。
から、同じことをもし指摘されたり、言われたら
はいはい。
それは本当のことだと思いなさいと。
なるほどなるほど。その3人ともってことですもんね？
はい。 そうです。あの「ま全く見ず知らずの3人が」
ああ。 にんにはいはい。
「共通して、君に対して何か同じようなことをゆってきたとしたら、それはとても真実性のある話だよ」と。
はい。 ん、なるほどなるほど。なんか、具体的なこととかあったりしますか？
はい。 そうですね、ま、仕事の話に戻ってしまうんですが
はいはい。
ま、やはりその、うん、少数派というのは結構言われましたね、いろんな方から。
あ、結構それは少数派だよっていうのは、あの知らない人からもってことですか？
そうですね。 はい、ま、あと私自身がその少数派の考え方をするっていうようなことはゆ言われたことあります。
あ、なるほど、それはあの先ほどおっしゃってたおお仕事とはまた別に、ちょっと違う内容でも言われる感じですか？
そうですね、実際の業務内容の時もあれば、ええ、全くその、雑談の最中に言われたりとかっすね。
はい。 あ、なるほどなるほど。それは、あの、ご自身でも、そう感じられましたか？それとも、言われないとやっぱり、分かんなかったことともあったんですか？
はい。 まあ、何でしょうね。その、自分の中で当たり前と思っていたことが、ま、実は違うっていうことが結構あるじゃないですか。
他人から見られたあ。 はいはい、他人から見られるとちょっと違った視点っていうか。はいはい。
はい。 ま、それが、でも余計、その、なんかあんまり数が居ない話だっていうようなことを聞かされるとですね。
はい。
ま、なんか、あ、やっぱその、それに絡めて、あの先生は私のことを少数派と呼んだのかなと思ったり。
ああ、なるほど、じゃ、かなりあの、ご自身のことを、あの、理解した上でのはつ発言た、こことですかね？
はい。 いや、なかなかね、そんな付き合い自体は1年、2年のはずだったんですけれども
あ、はいはい。
まあ、たあ、それでも毎日会ってたわけでもありませんし、それで、そこまでこう言ってくるっていうのは、なかなかどうですかね、今、自分が多分、ん、その当時のその先生と同じぐらいの年齢なってみて。
はい。 はい。
だ、他人にそんなことなかなか言えないなと思いますね。
や、そうですよね、しかもそのちょうどその進路の話んなった時に、その発言が、ま、結構二つとも、何て言うんですか、あまり出てこないような内容だと思うんですけど、結構
はい。 はい。 そうですね。
あの、ま、言われる側もあんまりないですし、多分、そこまで、あので、言うほうもあまり、まあ、いないっていうか、先生教授とかん中でもそういうこと言ってくれる人も、あんまいなさそうな感じするので、結構貴重ですね、その発言は。
うーん。 そうですよね。まあ、結局その後、その先生とは疎遠になってしまったんですよ。
あ、なるほど、はいはい。
ま、特にその、連絡を取らなくなった理由があったというわけじゃないんですけれども、まあ、なんか知ってたそうですね、連絡先、その当時知ってた連絡先に連絡しても返ってこないとかですね。
なんかはいはい。 はい。ま、なかなか、はい。 あ、なるほどなるほど。でも、何ですか、それを気づいあ、その3人なんか、知らない人に言われたらっていう発言っていうのは、あの、またそれもさあの、例えば大学の、その言われたあと3年後とかですか？それ、もうちょっとあとの話ですか？
はい。 はい。 はい。 はい。 それは結構言われて、すぐあったかもしれないですね。
あ、割とすぐ、は、あ、はいはい。それは、なんかご自身の働き方なのか、なんかそう言う、こう行動とか言動とかを見られた、あれで、ゆわれたって感じですか？
はい。 はい。 はい。 恐らく、その言動だと思うんですけど、ま、あとは、そのきっと確率論みたいな事を言おうとしたのかなと思ってましたね。
あ、はいはい。 あ、なるほどなるほど、それは結構、ご自身でも、あの、色々、色んな事ゆうあんまり人がゆわない事もゆってたっていう。やっぱ、自覚はあったりするんですか？
あ。 うーん、なんか周りから自覚しろって言われた事はありましたね。はい。はい。
ああ、なるほど。じゃ、最初はちょっと自覚なしに、それが、自分では当たり前だと思ってたような事も発言してたね。
そうですね。そのやはり、若さと言うところもあったんでしょうし、大変失礼な事も多分ゆってしまっていたんでしょうし。
はいはい。 あ、はいはい。
ま、それも、まあ、もしかしたら、じゃあ、その先生は、私にこう戒めでゆった可能性もありますしね、それは。
はいはい。 ああ、なるほどなるほど。なんか、そういう発言を受けて、ま、そういうあの、出会っていく中で、あの、色んな人にも言われると思うんですけど
はい。 はい。 はい。
なんか、その少数派でいることっていうのは、やっぱご自身にとってはあの、かなりプラスとして捉えてますか？
ええ。 結果的にその今の仕事も含めて考えますと、やっぱり少数派、ていうことが多分自分の強みなのかなとは今も思いますね。
はい。 あ、なるほどなるほど。じゃ、あの、その行動じゃないですけど、発想とかがなかったら、逆にみんなと同じような道じゃないですけど、あの、考え方で生きてたら、成功できてなかった可能性も結構あったって感じすかですかね？
はい。 はい。 はい。 うん、もしかしたらだいぶこう遠回りちをし遠回りをしたりとか、ま、なんか最短距離で行くことはできなかったんだと思います。
はい。 ああ、なるほど、やっぱりあの、何事においてもなんか、人とちょっと違うことを試すじゃないすけど、やっぱそういうのも結構大事なんでしょうかね？やっぱり。
うんん。 そうなんでしょうね。またそれをこう気づかせてくれる、他者というか、そういう存在ってのは、うーん、なんか若い頃に会えば会うほど大きいのかなって気がしてますね。
はいはい。 あ、なるほど。ちなみにそういう、なんか少数派とか色々、あの、ま、考え方とかも少数派とかって言われたことによって、なんか人間関係に影響とかあんまりしなかったですか？
はい。 はい。 うーん、そうですね。まあ、なんか少数派の周りにはやっぱ少数派が集まってくるみたいなこと、あして
なるほど。はいはい。
はい、ま、少数派のコミュニティーみたいなのができたのかもしれないですね。
あ、なるほど、ちょっといろんな考えとか価値観を持った方々ってことですかね。
はい。 はい。
あ、なるほどなるほど。じゃそれはそれでなんか、ま、いい出会いっていうか、あの、ま、自分に合ったるような出会いって感じですかね。
そうですね、っぱり、なんかこうご縁って不思議なものだなと思うんですけども。なんか自分と、まあ、似たような人、まあ、その、境遇とかではなくても、こう、路線は違うけど、同じような考え方で何かに取り組んでらっしゃる方とか
あ、はいはい。 はい。 あ、はいはいはい。
っていう方に出会うと仲良くなりやすいってのは今もありますね。
あ、やっぱりそういう一つ一つの、ま、ご縁っていうのはやっぱり大事にするとなんか意味があるんでしょうね、やっぱり。
そうですね。ま、そういうことを教えようと、あの、その先生がしたのかどうかわからないんですけども。
あ、なるほど。あ、でも、ま、そういう先生からの発言っていうのは、あ、ま、珍しいですし、結構おっきいですね、そういうのが、あの言われたこととかも。
そうですね、今振り返ってみても結構彼から言われた言葉は今も振り返るとたまに振り返るというか、思い返すことありますね。
あ、はいはい。あ、いいですね。あ、今日は色々とお話し、しできて楽しかったです。ありがとうございました。
え、こちらこそありがとうございました。
はい、失礼いたしま…
失礼いたします。